OK. Comment tu non. Pas du tout?
Non, pour le coup, non. Non m pas vraiment.
Pas vraiment? Non.
Bah en soi, j'ai jamais été, heu, dans un conflit aussi extrême qui ferait qu'on me dise mes 4 vérités ou alors, heu, on me ferait bien comprendre que j'étais plus son ami ou heu
Ouais. Ah. Mmh mh.
Tu veux dire les dire les 4 vérités à quelqu'un, c'est vraiment, heu, genre tu dis tout et après tu tu quittes la co tu quittes l'amitié quoi, vraiment, heu, normalement, c'est vider son sac, heu, dire ses 4 vérités.
Oui. Non, non, mais non, non mais non. Je je suis pas d'accord.
Ah si, si, mais l' l' la l'expression c'est ça, mais si tu veux juste dire heu: «Est-ce que mes potes m'ont déjà reproché des choses?» Oui bien sûr.
Mmh. Oui. Heu non, ce ce c'est trop, heu. Si tu es, parce déj si tu tu tu commences à dire que si tu commences à penser que, bah, dire toujours la vérité, c'est de dire ces 4 vérités, heu, tu as pas beauco tu auras beaucoup d'amis, hein.
Bah en fait le dis toi que dire les 4 vérités ça veut dire que tu dis tout ce que les per heu, tout ce que la personne ça va pas, en plus des choses que tu tu dissimulais un petit peu par, heu, courtoisie ou convention. Donc c'est-à-dire que vraiment tu déballes tout ton sac. Donc tu dis: «Ouais, heu, cette fois-ci, là, heu, je t'ai soutenu mais en vrai, heu, tu étais vraiment pas gentil, heu». Ben normalement, tu es plus ami avec elle, tu vois? Tu vois? Heu.
Ah! Ah oui c' Oui. Mmh. Oui. Mmh. Hourra! <chuckles> Ouah! Ouah! OK. <chuckles> Ouais.
C'est vraiment c'est c'est c'est vrai dire ses 4 vérités, c'est vraiment genre tu basta tout, quoi, tu
Oui. Ouais. Mmh.
Ça, c'est un peu ça, quoi. <chuckles> Pour ça quand tu m'as dit ça, je fais: «Houlà, heu, ben j'ai pas été jusque-là,» tu vois? <chuckles>
<laughs> Mmh. Ouais. Mais non, mais non, il s'agit pas de ça. Peut-être que je j'exagère un petit peu les choses, mais voilà. Mmh.
Beh non, c'est possible, oui, on m'a déjà dit que j'étais un petit peu susceptible, que j'étais impulsif, heu, que des fois, j'étais de mauvaise foi, heu, il y a plein de trucs comme ça, mais je les accepte, heu, je les accepte. Alors quand on dit ça, on a l'impression qu'on dit: «Ouais, c'est bon, je les accepte». Mais en vrai, heu, je j'en prends conscience et heu, je fais tout pour, heu, pour changer, bien sûr, heu. Mais après, j'ai jamais eu de trucs, heu, extrêmement négatifs. On me l'a fait rappeler parce que, heu, j'ai eu des, mmh, des des des des comportements un petit peu limite, mais sinon, enfin, dans le 1/4 d'heure, c'était fini quoi. C'était pas de sermonages, que dalle, quoi.
Oui. Mmh mh. Ah OK. Mouais. Oui. Mmh mh. Ouais. Oui. Ouais, mais mais dé déjà, heu, le fait de qu'on t'ait dit ça avant et te t'aies peu corriger ton ton com ton comportement, c'est-à-dire qu'ils ils c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment que tu restes, tu vois? Ça c'est
Ouais, c'est ça. Moi je pars du principe, en vrai, que si jamais les gens te disent leur, heu heu, comment ça s'appelle? Heu, si les gens, littéralement, ils te disent ce genre de choses, bah c'est qu'ils tiennent à toi et personne une personne qui s'en fout de toi, il aura jamais il prendra jamais la peine de faire ce genre de truc, quoi.
Mmh. Mmh. Moui. Mouais. Mouais, voilà. Et ouais, mouais tu as ouais.
Tu vois? C'est c'est normal.
Ah mmh. Hem, et Mais du coup, heu, de ton côté, si personne ne t'a de demandé ne t'a t'a reproché, heu qui ne t'a pas reproché quelque chose ou ne t'a pas dit la vérité sur quelque chose, est-ce que tu l'as fait de la part de quelqu'un? Heu, est-ce que tu lui as déjà dit oui?
Ouais. Heu, oui, oui, bien sûr, ouais. Ouais, ouais, bien sûr.

Heu, non, non, non. Je suis je des fois, je mets un peu le filtre parce que, bah, social, tu vois, il y a un moment faut faut apprendre un petit peu à parler aux gens. Pourtant je suis pas, heu, a alors franc alors non franc ne veut pas dire hypocrite non plus hein, c'est-à-dire que je vais juste je vais juste bien amener les choses. Dire que si, heu, admettons on est au taf et que, genre, tu travailles pas bien, je vais dire: «Oh là là, heu, tu tu casses les oh là là, <chuckles> tu casses les bonbons, heu, tu travailles pas, tu es une grosse feignante, heu» et cetera, tu vois? Et juste te dire: «Hop, heu, je veux jus», de quoi, de quoi?
Mmh. Ouais, donc, heu, donc s mmh. OK. Ouais, mmh mh. Mmh mh. Oh là là! Oh là là, <chuckles> les bambous? <chuckles> Tu casses les <chuckles> attends, temps, temps, temps, temps, 2 secondes, tu as dit: «Tu casses les bambous»?
Tu casses les bonbons.
<chuckles> OK, c'est juste c'est juste c'est c'est c'est tout ce que je voulais. <chuckles>
Pour, qu'est-ce s’il y a? Quoi? D'accord, d'accord, OK, <chuckles> d'accord. Ouais, tu casses les bonbons, ouais. <chuckles>
Ch non j'ai juste entendu, les j'ai, heu, tu casses les bambous.
Ah les bambous wouah, non, non, <chuckles> non, non je dis pas ça non.
Non mais, heu, laisse tomber. <clears throat> Oui, duj du coup <clears throat> tu
Non t’inquiète, t’inquiète. Mais du coup, ouais, c'est je vais dire: «Heu heu, par contre, faudrait qu'on ait une petite discussion, heu, je trouve que notre manière de travail, elle est pas du tout, hem, heu, elle est pas du tout adaptée, je pense qu'on devrait en discuter parce qu'il y a des il y a des malaises, heu, venant de toi et venant de moi, je pense qu'on a des choses à dire et viens, on en parle». Tu vois?
Ouais. Adapter. Il y a des choses qu'on aura mmh. Ouais, OK.
Au lieu de te dire: «Ouais, tu es une grosse feignante!» Ça sert à rien de brusquer les gens comme ça, tu vois? C'est pas comme ça que ça avance.
<chuckles> C'est pas comme ça qu'elle va avancer. C'est p c'est pas comme ça qu'elle va se dire: «Bah oh, hop, ho hop, hop, faut que je change, hein». Mmh.
Bah ouais, le lent le le le <chuckles> le lent le lait soit s le lait sera toujours lent tu vois, il y a un moment.

Voilà.
C'est un peu compliqué pour le coup.
Bah, oui, beh oui, bien sûr, je sais je sais. <chuckles>
<laughs> Parce que pour le coup, moi je trouve qu'il a des il y a des il y a des choses qu'il faudrait garder pour toi, je pense, heu, des fois.
Ah ouais? Dans quel, heu, tu penses à quoi, heu, quand tu dis ça?
Bah, heu bah, admettons, par exemple, heu, des avis un peu controversés par rapport à peut-être, je sais pas, à un groupe, heu, de tes amis, heu, ou un couple, tu vois? Où c'est c'est pas vraiment ton histoire, où c'est un peu compliqué de lui dire la vérité, tu vois? Hem, quelqu'un qui, heu, qui est très, très impacté émotionnellement et que tu dois dire une, heu, une pensée négative. Bon, peut-être que tu peux la garder pour toi pour l'instant puis tu lui diras plus tard, tu vois? Ou l'enrober un petit peu. Du genre, heu, par exemple, si, heu, ton pote, heu heu, comment ça s'appelle, heu, ton pote il rate à un examen, bah, au lieu de lui dire: «Oh, tu es nul!» enfin, tu vois, parce que factuellement tu pourrais dire ça, heu, bah tu lui dis: «Je sais pas, tu peux faire mieux, heu, je crois en toi, heu, la prochaine fois sera la bonne», tu vois?
OK. Mmh mh. Oui. Oui. OK. Ouais. Oui. Ouais, bah, non mais il t'a a a après, il s'agit pas de t balancer la vérité comme ça, comme si c'était une, heu, des vieilles chaussettes, hein. Non, non, ah, non non, non non, ah, non non, non non non non, non, non, non. Bah eh, là, voilà c'est ça. Non j j j'ai je est-ce que je suis é je pense que je balance des choses comme ça, heu, <chuckles> à mes amis. <chuckles> Non je j'ai mmh, mmh, ouais et paé
Ah, OK, ah mais ça change du coup, ça change, parce que la vérité, des fois, c'est sans filtre. Bah, tu pourrais, il y a pas de souci, mais ça dépend, ç ça dépend des gens. Il y a c'est de le c'est c'est une, heu, ça peut être vraiment un, comment on appelle ça? Un <grunts> j'ai oublié le nom, heu, une qualité. Le l'au l'authenticité comme ça ça, mmh, ah ouais, la franchise, bien sûr.
Mmh. Mmh. Quoi? La franchise, les l'authenticité comme ça. Et i heu, bon, j déjà que j'ai j'ai que je suis quelqu'un de de très, heu, on va dire cru, dans le sens où, heu, bah, ré mes réactions, je les contrôle pas forcément et je vais di à chaque fois dire des choses pour dire, heu, bah, fait je je réalise, bah, tout simplement tout simplement de façon spontanée. Et donc, des fois je dis des choses sans forcément, heu, ni pens sans forcement, heu heu, réfléchir aux conséquences. Tu vois? Donc, heu, ouais. Et heu, du coup j'essaie toujours de dire quand je dis la vérité, ça veut dire tout simplement, heu, que la d'op personne doit être au courant de ce qui se passe. Je vais pas essayer, heu, de la blesser encore plus que ça. Je s même si je s alors que je sais que ça peut être très très blessant pour elle, tu vois?
OK ouais. Ouais, ouais je comprends je comprends. Oui, p parce qu'en plus après, tu pourrais juste dire la vérité parce que, ça fait avancer les personnes et que même si elles se blessent au 1re aux premiers abords, le fait de leur avoir dit, ça leur fera du bien sur le long terme, quoi.
Mmh. Mmh, voilà, c'est ça, mmh. Il y a voilà, sur, heu, sur, heu, su et puis je préfère faire qu'on qu'on qu'on me le fasse qu'on me dise.

Heu bah si! Enfin je je j'ai j'ai du ma j'aurais du mal à ne pas dire, heu en fait, la vérité, parce que, heu, je vais toujours y penser, ça va ressass ça va se ressasser et quand je vais discuter avec la personne en question je ça va resurgir à chaque fois. Donc, heu, pour essayer plutôt en pour préserver ma mon moui, <laughs> mon état émotionnel, ma ma mon ma sérénité, il est préférable que je lâche tout, plutôt que ça sort, heu, de, que que ça sorte, heu, de façon incontrôlable, bah, quand, par exemple j'ai, heu, j'ai été, hem, on si si on a une dispute et que je sors ça de façon avec colère! Ça va me faire encore plus mal. Tu vois? Donc il faut il vaut mieux. Oui.
Ouais? Ah ouais! A ce point-là! La vache! <laughs> En fait, je vois le genre ouais. Ça t'es déjà arrivé de faire ça? Ah! OK.
Mouais. Oui, oui. Et c'est pas c'est pas c'est pas agréable, heu, déjà en tant que, heu. Ouais, en tant qu'ami, heu heu et aussi, heu, bah, on se sent nul en fait. Je me sentais nulle, nulle, nulle. <clicks tongue> Et heu, voilà.
Ouais, je comprends, je comprends. Ouais ni pour toi, ni pour elle, ouais c'est sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Mais l'important, c'est de le savoir.
Oui, bien sûr, c'est c'est, voilà, de savoir, heu, c'est à elle de prendre la décision, je je ça me concerne pas, tu vois? Mmh. C'est à elle.
Pour aller de l'avant. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu tu tu sens quand même le le besoin irrépressible, de de lui dire quoi. Même si tu es tu mens, tu pourrais le garder pour toi, tu tu tu impossible, tu dois vraiment lui dire quoi.
Mmh. Moui. Ouais, beh, oui, je dois je dois, oui, bien sûr. Ça doit, mmh, ça doit sortir. Si ça sort pas heu, je je, si ce ce qui
OK! OK!
Je déjà, je me sens mal, j'arrive pas à dormir. J'avais juste un petit truc, par exemple, dans un, hem, j'arrive pas à dormir. En ce moment, je suis en train de réfléchir pour mon mon permis de conduire. Je me dis: «Est-ce que j'investis tout, pour faire un juste un stage?» Parce qu'un stage de, heu, d'1 semaine pour que je puisse bout tout boucler, ça me ça me tend. Tu vois? J j'arrive pas à dormir en ce moment, à cause de juste à cause de mmh. Ouais. Oui je s je sais.
Oui, non, mais là ouais, là c'est différent, c'est c'est c'est pas c'est pas par rapport à dire une vérité, heu, ou quoi.
Mmh mh. Oui, mais, heu, m en fait, en général, quand j'ai plein de trempe, plein de choses ou une chose importante qui me qui me reste dans la tête, j'arrive pas à dormir. Tu vois?
OK, mais si jamais tu as vie cool, sereine, pas de problème, heu, vraiment, tu es au top de ta vie, est-ce que tu serais quand même à à toujours dire la vérité?
Oui.